Oke iya jelas tadi Kakaknya mau nyampein apa.
Eee, jadi kan, eee, dari itu udah tau nih harus diajak log in. Nah waktu itu aku mau menyampaikan, mau menyampaikan, eee, kondisi diri aku tuh hadir gitu jadi, eee, aku pengen, eee, dunia tuh melihat aku maksudnya perspektifku tuh seperti itu kan, jadi aku bikin puisilah judulnya tuh Aku <chuckles> jadi emang simple banget, <chuckles> karena, aku habis ide kan mau harus
Udah ada ide? Mhm. Mhm. <chuckles> Pokoknya yang deket sama Kakak. <laughs>
Iya harus harus yang kayak mana lagi? Terus aku bikin puisi judulnya Aku, terus, eee, kalau gak salah cuman 3 bait apa kalau gak salah ya, tentang, eee, diri aku gitu, aku bilang kayak, eee, "Inilah aku," terus, "1 kata tanpa arti 1 ta 1 kata tanpa makna," aku bilang, "tapi yang, eee, 1 hal yang kutahu, eee, aku hadir," aku bilang gitu, terus sesimple itu aku kayak bingung banget kan harus gimana?
Oh, itu bisa disebut puisi? Gurunya bilang, "Oh ini bener," gitu apa apa gimana penilaiannya, Kak? Ada ada sedikit oh bener, oh.
Iya bener bener. Iya beliau malah malah mengiyakan nah katanya, "Nah, kayak gini," gitu pui "itu puisi," gitu cuman, eee, jadinya udah kan akhirnya puisi itu deh yang masuk ke, eee, antologinya. Nah setelah itu, eee, disuruh lagi nih bikin puisi lagi kan karena kan beliau maunya nggak mau nggak mau 1 orang 1 puisi kan mereka maunya beliau nih maunya, banyak gitu Kak kayak minimal 2 atau 3 karena kan buat menuhin si buku ini kan.
Aku baru tahu ya. Mhm. Wah. Ya ampun 1 orang da udah 1 aja udah bingung gitu ya, pertama ya sekarang musti di iya <chuckles> didorong lagi musti 2, 3 karya ampun gimana tuh nggak stres, Kak? Mikir apalagi tetep nggak aku harus apalagi? <laughs>
Mangkanya. Nah awalnya sih stres ya Kak karena kayak, aduh ini mau apalagi kayak 1 puisi aja aku udah, eee, pusing lah ya udah capek-capek gitu kan, nah terus akhirnya aku ya riset dong karena udah habis ide kan, jadi ya udah aku buka internetlah ini gimana nih nyari puisinya gitu, niat sampai kayak aku tuh ini jahat sih tapi jangan dicontoh kayak, aku kepikiran kayak, ih, apa aku plagiat aja ya maksudku, <chuckles> aku kayak, curi curi yang ada di internet gitu aku pikirkan kayak gitu tapi, setelah aku pikir-pikir, ya buat apa gitu karena kan sebenernya tujuan dari buku antologi ini sendiri kan untuk kayak, mengumpulkan apa yang aku dan teman-temanku seangkatan rasakan karena kan itu buku 1 angkatan ya Kak.
Mhm. <chuckles> Heeh heeh. Iya memang benar karya dari kalian bukan it eee, apa ngambil orang punya gitu kan jadi enggak asli ya. Mmm.
Buat buku e buat Iya bener gitu kan Heeh, jadi, bener bener jadi terlepas dari mau hasilnya tuh bagus, mau enggak, mau meninggalkan emosi setelah dibaca mau enggak ya, kan yang penting karyanya gitu kan. Makanya aku kayak oh aku urungkanlah niatku, "Oke jangan plagiat deh untuk kali ini," gitu.
Iya. Untung, <laughs> untung gak diambil ya, dibatalkan niat-niat yang gak baik iya.
Mangkanya untung aja.
Terus gimana keuber gak tuh yang 2, 3 karya lagi? Akhirnya bikin berapa? 3?